Ah, aku tuh kayaknya lagi, ini ya, Kak, ya, lagi sedih banget sih karena, mmm, aku kehilangan motivasi ya untuk ngerawat diriku. Padahal ya, Kak, dulu tuh aku rutin banget loh, Kak, mmm, kayak nyempetin waktu untuk skincare. Bahkan, mmm, skincare itu bukan cuma malam doang, kayak pagi, siang, malam itu aku rutin banget, dan memang sepeduli itu ya dengan diriku ya. Terus kalau dulu juga
Waduh. Pagi juga, gitu? Oke.
aku tuh nyempetin untuk luluran, Kak, kayak sekedar, eee, apa sih, nge-scrub, mmm, wajah, nge-scrub bagian tangan, gitu-gitu deh. Pokoknya yang centil-centil gitu, dulu tuh aku semangat banget. Tapi belakangan ini aku ngerasa, eee, lelah aja gitu, Kak, untuk ngelakuin itu. Kayak butuh effort banget, hanya untuk sekedar pakai skincare malam, Kak. Bayangin, skincare malam kan kayak tinggal mau tidur ya, padahal tinggal dipakai ya, tapi ngerasa
Baiklah. Oh, Betul betul.
"Ah, buat apa sih? Udah ah, masih terlalu lelah." Langsung kayak tidur aja gitu, jadi bawaannya. Eee, padahal juga Eee, ini ya, waktu tidurku juga jadinya ikutan berantakan, Kak, karena kelelahan ini. Dan menurutku Iya, bener, Kak. Dan menurutku kan itu, eee, ngaruh juga ya ke, apa, penampilan kita ya kalau tidurnya kurang, dan lain-lain. Nah, aku lagi ngerasain kehilangan motivasi nih, Kak, untuk e merawat diri.
Oh, gara-gara itu tadi ya, Kak, ya? Baik. Ah, wah, oke-oke. Wah, tapi sebenernya ya, Kak ya, kalau dari yang aku amatin, eee, kamu udah bisa dibilang di progress yang baik sih. Karena pertama, kamu sadar kalau kamu lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, yang mana enggak semua orang bisa merasakan itu, gitu kan ya. Kamu sadar kalau ada yang enggak baik dan bahkan kamu bisa merasakan dampaknya juga, gitu tadi sampai, eee, tidur berantakan, terus merasa jadi penampilan juga, eee, kurang maksimal gitu yah, gara-gara tadi perawatan yang memang, eee, kurang motivasinya kamu untuk, eee, dan aku paham sih, Kak, eee, pasti ada situasi-situasi yang mana tadi yah bawaannya tuh males jadinya atau bikin enggak motivasi untuk merawat diri, gitu kan yah. Tapi kalau aku boleh tahu nih, Kak, sebenernya kejadian situasi Kakak mulai merasakan ini, kamu mulai merasa kurang motivasi ini, enggak semangat untuk coba, ngurus diri lagi, itu terjadinya dari kapan, Kak? Ada momen-momen yang kamu sadarin enggak? Yang bikin kamu tuh akhirnya jadi males sekarang, gitu.
Iya. Ah gitu ya. Mhm, betul, Pak. Ah, benar lagi. Iya. Nah, ini tuh udah kejadian kayaknya 2 bulan belakangan sih, Kak, karena aku ngerasa gini ya, bangun pagi, itu tuh aku bangun pagi selalu kesiangan. Terus bangun pagi itu bukannya berenergi ya, malah, mmm, kayak lemes, malah lemes lagi gitu ketika aku mau bangun pagi, gitu ya. Nah, terus ngerasa kalau
Oh, Oh, baiklah,
eee, aku ini gampang banget jerawatan sekarang, Kak, gampang jerawatan, terus wajah juga jadi sedikit kusam. Udah gitu ngelakuin, eee, apa ya, ngelakuin sedikit gerakan aja, misalnya yang biasanya aku tetep tahan gitu ya, maksudnya badanku tetep kuat aja gitu. Nah, sekarang malah, eee, ngelakuin sedikit aja kayak pekerjaan rumah tuh aku udah ngerasa capek banget, Kak, badan tuh kayak habis semua energinya, padahal masih, eee, hal-hal yang kecil yang aku lakuin. Yang mana dulu, eee, itu semua bisa aku kerjain bahkan masih sempet, eee, ngelakuin hal-hal yang apa sih, di luar dari kerjaan aku tuh, aku juga bisa kayak, terutama kerjaan rumah ya. Nah, itu aku masih bisa dan masih kuat, Kak. Tapi kalau sekarang ya, 2 bulan terakhir ini, wah, lemes banget dan aku enggak suka sih sebenernya, Kak, ada di kondisi seperti ini, Kak.
Oh, oke. Ah, baik. Hmm,. Hmm, iya sih, aku paham sih, Kak, tapi makasih banyak loh, Kak, udah mau terbuka tentang hal ini ya karena pasti nggak mudah juga buat kamu kan harus menahan 2 bulan itu ya <chuckles> dengan perasaan nggak nyaman dan akhirnya cerita ke aku, tapi kalau untuk kamu pribadi nih, Kak, eee, kamu pernah nggak sih coba merefleksikan, gitu ya? Membayangkan selama 2 bulan terakhir ini itu, hal-hal apa nih yang membuat kamu malas? Apakah kamu merasa nggak nyamankah ada, eee, in in inpeksi atau impresi negatifkah ketika melakukan aktivitas yang merawat diri ini? Apakah kamu merasa merawat diri kamu m punya nilai negatif, Kak, ya, emosi yang terbayang, atau gimana, Kak? Apa yang kamu lihat dari perawatan diri ini? Kok jadi, eee ketimbang tadi ya, kan yang kamu tadi cerita, kamu justru lebih, eee, kalau aktivitas sehari-hari kayak kegiatan beres-beres justru malah lebih rajin nih, tapi untuk merawat diri sendiri malah lebih enggan begitu. Kamu pernah kepikiran nggak, Kak, untuk membayangkan ini pertimbangannya apa, gitu ya? Terjadinya karena apa?
Benar benar. Mhm? Nah. Oke. Kayaknya karena eee, apa ya, karena kan aku udah jarang banget ya, Kak. Kalau dulu kan aku rutin banget dan kayaknya langsung kelihatan gitu efeknya di, eee, tubuh aku ataupun di wajahku. Nah, tapi karena sekarang itu udah jarang aku lakuin, jadi kan kayak kembali kusam ya, wajahku kembali kusam terus kayak, eee, aku juga jadi nggak terlalu gesit lagi karena udah terlalu lelah. Jadi aku mikirnya, "Ah, buat apa ah skincare? Toh, ma muka aku juga kusam banget sekarang. Ah, ngapain ah buat luru luluran gitu ya? Toh, nanti aku juga, eee, habis ini harus berkegiatan lagi, terus masih nanti na nanti jadi kucel lagi dan berkeringat lagi." Gitu. Padahal kan sebenarnya itu pemikiran yang buruk nggak sih, Kak? Karena ketika aku malas malas malas ya, kondisiku akan bahkan semakin memburuk, gitu kan.
Oh, baik. Oh, ke sana malah ya pemikirannya. Oke deh. Hmm, baik-baik. Kalau dari kacamataku sih, Kak, aku melihatnya, eee, itu sebenarnya bukan hal yang buruk ya, lebih ke hal yang normal. Mungkin nih, mungkin bisa jadi kamu, eee, udah kepalang capek dengan aktivitas yang udah kamu kerjain sebelumnya, kayak beres-beres tadi kayak, eee, aktivitas lain. Jadi energinya udah terlanjur ke sana. Dan akhirnya berakhir ke ketika harus energi dialokasikan untuk dirimu sendiri, udah kepalang capek tadi kan ya, ngurusin dengan, eee, hal-hal lain gitu. Kalo boleh aku coba kasih saran nih, Kak, gimana kalo seandainya, eee, kamu coba ubah perspektif dulu nih. Jadi, eee, kira-kira gimana kalau coba ganti perspektif yang awalnya kamu males untuk ngerawat diri sendiri, gimana kalau disamain, eee, urgency-nya. Jadi kamu coba, eee, ngerasa mungkin dengan beres-beres sekitar itu jadi lebih, lebih antil mungkin lebih rapi dan mungkin efeknya akan sama kalau kamu coba ngerawat ke diri kamu sendiri gitu. Kamu pernah nggak, Kak, coba, lihat dari kacamata itu?
Ah, oke. Iya. Benar. Ah, gimana tuh? Eee, oke. Mmm. Belum pernah sih, Kak. Bahkan, eee, untuk ngerawat diri aja, aku nggak keinget sama sekali ya yang kayak, Kakak bilang tadi kan harus disamain urgensinya ya? Nah, aku bahkan nggak kepikiran soal itu, Kak, dan karena diingatkan kayak gini, Kakak ingetin lagi, aku jadi kepikiran kalau benar juga ya, kan sama pentingnya ya, merawat diri dan merawat kebersihan rumah itu kan sama pentingnya karena, eee, keduanya itu saling mendukung ya kalau bisa dibilang ya, Kak. Wah aku nggak kepikiran sama sekali sih. Kayaknya mungkin aku akan, eee, mulai ini sih ca ganti cara perspektifku ya, untuk melihat keduanya itu ya. Karena sejujurnya ya, Kak, eee, kayak aku tuh pengen banget sebenarnya ngerawat diri lagi kayak dulu. Tapi itu tadi ya, kayak motivasinya tuh hilang begitu aja, mengingat terlalu banyak aktivitas yang harus aku lakuin. Jadinya aku kayak menomor sekiankan untuk urusan perawatan diri ini.
Ya. Mhm, betul. Betul. <laughs> Oh, baik-baik. Mhm, mungkin bisa jadi kayak gitu, Kak, justru. Mungkin itu tadi ya, karena kamu udah refleksiin, bisa jadi hal tadi yang bikin akhirnya kamu malas juga. Nah kalau boleh tahu nih, Kak, untuk, eee, hal-hal pengurusan di rumah ya kayak beres-beres, itu memang kamu sendiri kah yang pegang di rumah? Atau ada anggota keluarga lain mungkin yang bisa dibantu lah atau mungkin eee, bisa support, eee, solusi yang mungkin bisa kita jalankan ini. Kayak beres-beresnya mungkin dibagi tugas sama anggota keluarga, apakah ada yang memungkinkan?
Iya. Eee, beres-beres rumah, aku sama suamiku sih, Kak. Udah berbagi tugas nih ya, eee, untuk urusan itu. Tapi, memang nggak bisa dielakkan, kalau kita berdua kan pekerja juga nih, dua-duanya. Jadi, terkadang, eee, tugas yang udah dibagikan pun, kita bahkan berdua nggak sempat ngerjain, Kak. Wah, makin numpuklah itu yah, kerjaan-kerjaan, kaya makin setres aja, tuh. Udah udahlah, eee, rumah berantakan, terus, eee, kondisi tubuh dan wajahku juga seperti ini, udahlah aku makin kayak, "Ah, kayaknya memang lagi di fasenya kayak gini, deh." Tapi, kalau kayak terlalu berlarut-larut memikirkan, "Ini memang lagi di fase ini, lagi di fase ini," ya aku sendiri ngerasa sumpek banget, Kak, dengan keadaan itu, gitu. Itu kan, mungkin aku, eee, harus timbulkan motivasi itu tadi. Nah, kalau menurut Kakak nih, gimana ya, Kak, supaya aku tuh bisa, eee, tetap termotivasi, gitu, untuk, eee, "Kamu harus" E aku tuh harus, eee, kembali memikirkan diriku juga.
Oh, baik. Ah, betul. Oke. Oh, iya. Bener bener. Oh, begitu. Mmm, baik baik. Berarti, eee, permasalahannya lebih ke dua hal ini, ya, Kak, ya, gimana caranya kamu bisa menyeimbangkan antara merawat diri dan juga ngurus, eee, aktivitas rumah yang sudah ada, dan juga tadi, ya, me biar komitmen lagi, gitu, ya, biar termotivasi lagi. Nah, kalau aku boleh kasih saran, nih, Kak, mungkin, karena kalau misalnya kamu ngebayanginnya harus benar-benar ngerawat diri seluruh rangkaian kayak tadi, luluran atau pakai skincare mungkin terlalu berat untuk kamu saat ini, kenapa enggak coba dari hal kecil dulu, Kak? Misalnya, kayak coba rutin, e pakai sabun cuci muka sebelum pagi, eh, sebelum tidur mungkin, atau sebelu sebelum bangun pagi, begitu. Jadi, coba hal kecil dulu saja dari aktivitas rangkaian perawatan diri yang sempat kamu lakukan sebelumnya, tapi, satu hal aja. Jadi, enggak usah semua rangkaian dulu. Karena tadi, ketika seseorang mau mulai sesuatu, itu kalau langsung gebrakan satu rutinitas dikasih itu pasti enggak mudah, kan, ya. Belum lagi tadi kamu bilang, eee, permasalahan beres-beres rumah saja, tuh, belum sempat terselesaikan juga, gitu, karena masih numpuk-numpuk. Kenapa enggak coba dari hal kecil dulu, Kak? Mau coba, enggak?
Iya, benar. Oke. Oh. Ah, oke. Ah, oke. Benar, sih. Ah, gimana tuh Kak cara kecil, yang untuk merawat diri tadi ya?
Hmm, betul betul. Jadi, salah satu dari mhm?
Oh, oke oke. Eee, aku udah kepikiran sebenarnya, tuh Kak untuk, eee, ngelakuin hal kecil ya, tapi, eee, kayak ngecuci wajah, gitu. Aku udah udah ngelakuin sih, tapi kan memang enggak terlalu signifikan ya Kak perubahannya. Tapi, ternyata aku baru sadari kalau itu aja udah suatu langkah yang baik ya, karena minimal wajahku tuh enggak berdebu gitu ya, enggak debuan, terus bisa meminimalisirkan, e pertumbuhan jerawat. Benar juga sih.
Ah, baik. Ah, betul betul. Ya, betul seperti itu Kak. Jadi, memang sebenarnya, eee, kamu merasa, "Ah, enggak ada efeknya," tapi kan belum tahu ya, karena kan hal kecil seperti itu kalau dijalankan secara komitmen panjang terus-menerus, akan ada efeknya kok, Kak. Cuma, memang belum sekarang aja. Tapi setelah itu, coba dikit-dikit atau bisa yang lebih mudah deh, eee, selipin di makanan, seperti makan buah. Jadi, tidak harus tambah satu rutinitas, tapi sesuaikan aja rutinitas yang ada dulu, gitu. Mau coba enggak, Kak?
Ah, benar. Oke oke. Nah, itu tadi ya soal makanan lagi, Kak. Wah, memang belakangan ini aku makanannya sembarang banget sih, Kak. Wah, kalau enggak Kakak ingetin, aku enggak akan tahu tuh ternyata faktor makanan sangat-sangat berpengaruh, ya. Beneran deh, Kak. Aku biasanya tuh masak ya. Kalau yang sebelum 2 bulanan ini aku, tuh aku masak. Tapi, selama ini ya, belakangan ini yang 2 bulan aku kayak rutin aja beli di luar Kak, dan kalau, eee, mau pengen jajan, ya udah aku bebas aja gitu jajan. Kayaknya tuh ngaruh juga ya Kak ke motivasi yang hilang ya?
Oke oke. Iya. Betul betul. Jadi, memang ada banyak hal sekali nih Kak, yang bisa kamu coba untuk, eee, memperbaiki perawatan dirimu. Tapi, kuncinya pertama tadi, kamu mau komitmen dulu, dan untuk mulai komitmennya bagaimana? Tadi, mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Kalau kamu merasa udah di jalan yang benar saat dengan coba rutin cuci muka atau memperbaiki makan itu harusnya, eee, semoga nanti efeknya ada hasil, ya. Nanti kalau butuh apa-apa lagi, kita diskusi lagi boleh kok.
Ah, oke. Ah, oke. Oke, makasih banyak ya Kak, udah mau dengerin keluh kesah aku ya. Aku jadi lega nih. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
Siap. Sampai ketemu